Ja, doch, ich glaube auf jeden Fall. Also, wenn ich so durch die Bibliothek gehe ähm, ich sehe das ja. Ich sehe ja, wie viele Leute da sitzen mit Büchern und wie viele Leute da sitzen wirklich mit ChatGPT offen und nicht mal irgendwelche Bücher oder was auch immer. Und, ähm, manchmal gluckse ich so 'n bisschen rüber. Ähm, also, ich stalke jetzt nicht irgendwie da so rein oder so, aber, wenn wenn man an den Leuten vorbeigeht, dann sieht man das ja. Äh, und ich muss sagen ich also, mein Eindruck ist schon, dass die Leute wirklich einfach sch sagen: „ChatGPT, schreib mir jetzt bitte das Kapitel da und da zu.“ Und dass sie das wirklich auch einfach copy-pasten und dann sagen: „Ja, das ist meine eigene Arbeit.“ Und ich glaube schon, dass das sehr viel mit Faulheit zu tun hat. Es i es ist ja auch einfacher.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Ja. Ja, na ist doch klar, ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Wahnsinn, ne? Ja, ja. Das ist Ja. Und es ist ja auch man sieht das ja. Und man sieht's ja auch in der Berufswelt, ne? Ja, ja, ja, sicher. Das ist, also
Ja, genau. Das Problem ist aber, du denkst dann nicht mehr selber. Und das was wir ja auch falsch verstehen, ist ChatGPT kann nicht denken, ChatGPT kann nicht fühlen. Es kann nicht denken. Es funktioniert nicht wie ein Mensch, sondern es ist im Grunde genommen eigentlich eine Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeitsabfolge von an Wörtern.
Mhm. Ja, ne, das ist ja richtig. Mhm. Ja. Richtig. Mhm. Ja. Und ja, genau, ne? Und also, mir ist es aufgefallen, grade bei LinkedIn zum Beispiel, da wird ja jetzt immer mehr auch angeboten, dass, ähm, man künstliche Intelligenz dass also, man soll die nutzen, um um sein, äh, ne, äh, CV oder sein CV oder Résumé, sagt man ja hier, schreiben zu lassen, ne? Und das ist wo ich mir echt denke: „Also, wenn ich mich wenn ich nicht mehr die Fähigkeit habe, mich hinzusetzen und 'n professionelles, äh, Résumé schreiben zu können, al ne, dann dann sollte ich vielleicht auch nicht in der Berufswelt tätig sein, ja, ne?“ Also, es ist irgendwo so und dann es ist ja bei allem, finde ich, wo du dann denkst: „Okay, also, äh, wenn ich jetzt aber nicht mitmache und dann alle erwarten, dass mein Résumé so und so genau aussieht, ne, weil's halt durch KI noch mal tausendmal besser ist wahrscheinlich in irgend 'ner Art und Weise, ähm, dann dann habe ich vielleicht nicht mehr so viele Chancen auf 'n Job”, ne?
Und Mhm. Ja. Ja, das ist genau es ist einheitlich.